Çünkü renkleri, eee, çok alakasız tamamen gerçekten, hani, böyle, iii, 1-2 sıra başka bir renk, 10 sıra bambaşka bir renk, sonraki 7 sıra alakasız bir renk, eee, öteki başka bir ipten falan gerçekten böyle bir toplama tamamen.
Hı hı. <chuckles> Bira Hı hı. Biraz daha böyle, hani, canlı renkler mi, pastel renkler mi yoksa böyle onların da mı karışımı? A, <chuckles> çok ilginç. <chuckles>
Aklına gelebilen her renk, hepsi, hepsi, hepsi, yani, sanki, böyle, kocaman bir yün çuvalı açılmış, içerinde içersinde kalan böyle az az iplerle yapılmış gibi bir şey. Ama ben çok seviyorum, çok da güzel sıcak tutuyor. Eee, onun dışında, yani, eğer ki böyle, kendimi daha, eee, çekici hissetmek istersem o zaman, böyle, biraz daha, eee, ona göre siyahları tercih ediyorum. Örnek veriyorum. Daha canlı hissediyorsam sarılar. Böyle beni çok etkiliyor açıkçası.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Peki, eee, sanki biraz daha böyle ruh hâlinin giydiklerini nasıl etkilediğinden bahsettin gibi oldu. Eee, giydiğin ruh hâlini değiştiriyor mu? Yani, eee, mesela, işte, keyfin yok, siyah giydin, evet, eee, ama keyfin var ve siyah giydin ve modun yine de düşüyor mu? Gibi.
Hı hı. Tabii, tabii, tabii ki. Hı hı. Yok hayır. Eğer ki, mesela, örnek veriyorum, dar bir şey giyersem kendimi daha böyle iyi hissediyorum. Eee, ya da böyle, eğer ki hani, modumun çok iyi olmadığını hissediyorsam önce bakıyorum üstümdekilere, pijamalarım var, hadi tamam, bir bir giyin, bir üstünü bir değiştir, düzgün bir insan kılığına gir, ondan sonrasında devam et diyebiliyorum çünkü evden çalışıyorum, o pijamaları hiç çıkartmasam herhâlde 1 hafta boyunca pijamayla gezerim, eee, farklı farklı pijamalarla ama gerçekten, hani, biraz da, emm, eskiden sokağa böyle bu kadar rahat, eee, o, emm, nasıl diyeyim?
Hımm. A! Mantıklı. <chuckles>
Sweatpants dediğimiz biraz böyle sweatshirt kıvamındaki o kalın kumaştan olan, eee, pantolonları giydiğimiz zaman, eşofman altı diyebilirim. Eee, onlarla dışarı çıkmazdık, onları evde giyerdik ya da işte, s beden dersinde falan giyilirdi, eee, ama artık biraz daha rahat bir tarz oluştu sokakta da. Eee, bu beni düşündürüyor. <giggles>
Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> <chuckles> Doğru, haklısın. Hı hı. Tıs sa Sen ne düşünüyorsun peki bu rahat tarz hakkında, yani, sence olması gereken bir şey miydi? Geç mi bile kalındı yoksa, eee, o eski daha şık kombinler mi devam etmeliydi?